Đó thì, ờ, khi ừm.
Nhưng mà nhưng mà vấn đề là cái cái cơn bão đấy là, ờ, mình nghĩ là, kiểu, nếu mà có bão thì mình thường là, kiểu, mình sẽ có những cái thông tin từ trước ấy. Miền, ờ, có có thông tin bởi vì bão thì thường người ta sẽ báo trước là một vài ngày mà, thì những cái đấy là mình bạn bạn không chuẩn bị hay là như thế nào mà lại không biết được cái việc đ
Ờ. Ừm, cũng đúng. Thì ờ Đấy, đấy cũng nà một cái sai sót của mình. Đợt đấy nà mình cũng, kiểu, ờ, do là đi du lịch là mình cũng tùy hứng thôi ấy, kiểu, nổi hứng lên là đi thôi nên nà cũng không theo dõi kỹ dự báo thời tiết các thứ, đó, ừ, thế nên nà, ừm, hứng lên vào ngày đầu tiên đi thì trời tiết rất là đẹp, ừ, khi mà mình đi từ, ừm, Hà Nội nên đến, ơ, Bắc Kạn thì thời tiết vẫn rất là OK và rất là đẹp ừm, lý tưởng nhưng mà đến ngày thứ 2 khi mà di chuyển từ Bắc Kạn đến Cao Bằng ấy, thì đúng cái hôm mà bão nó về thế nà mình đã gặp phải cơn bão khá là to và mưa khá là nhiều, mưa nguyên một ngày luôn và mình phải mặc mưa để đi dọc cái đường đèo núi đấy. Ừm.
À. À. Ờ. Nờ, đúng rồi! Ừm. À. Ờ. Ồ! Mà mình nhìn thấy là, kiểu, ở trên khu vực đồi núi đấy ấy, nếu mà mưa nhiều nó hay có, kiểu, dạng dạng, ờ, sạt lở hay là lũ lũ ống, lũ quét ấy, kiểu, nó miền núi thì nó hay bị những cái trường hợp như thế thì thì v thì những cái lúc mà bạn gặp đấy bạn có nghĩa là bạn có có cái gì để mà, ừm, bạn bạn, ừm, đối bạn có nghĩ đến cái tình huống đấy không? Và bạn có cái gì để mà mình mình mình đối phó với những tình huống đấy hông?
Ừm. Sạt lở, đúng hông? Ừm, đúng rồi. Ừm.